Ừm, có khi m m mình hiểu cái cảm giác của bạn ở thời điểm hiện tại đấy. Ờ, bạn đã có một người, ờ, theo chia sẻ của bạn thì bạn đã có một người đồng hành, thực sự ra là rất đáng ngưỡng mộ. Hai bạn đã đồng hành với nhau từ hồi, ờ, nhỏ đến bây giờ thì đó là một cái quá trình rất dài. Và nhất là cái việc là mọi người đồng hành với nhau về những sự kiện quan trọng thì đó cũng là một cái mà rất đáng để trân trọng và đáng để suy nghĩ. Nhưng mà ở đây á là trong cái quá trình mà ở thời điểm hiện tại là bạn đang muốn chuyển giao mối quan hệ và đang có một cái sự phát triển hơn ấy thì đôi lúc ấy thì với mình nhá là mình muốn làm rõ với bạn một cái là, à, bạn đã có cảm giác đó đủ lâu chưa? Là nó đã kéo dài bao nhiêu lâu rồi? Để mình có thể, à, đưa ra ừm, dựa trên cơ sở đó để mình đưa ra những cái quyết định nó nó xa hơn.
Đúng rồi. Ừm. Ừ. Ừm. Ồ, thật ra nha, mình cũng, gọi là, crush người bạn đó đơn phương thôi. Một thời gian có lẽ cũng tầm 1 năm thì mình nghĩ là cũng khá là lâu rồi đó.
Ừm. Ồ, lâu đấy.
<laughs>
<chuckles> Ồ, nếu nếu mà như bạn nói là tầm 1 năm thì mình nghĩ là bạn cũng đã có được một cái sự, à, cân nhắc khá là đáng kể. Ô, nếu mà như vậy nếu mà như vậy á thì, à, trong quá trình 1 năm đó, lúc mà bạn là bắt đầu có một cái sự thay đổi, đương nhiên là nếu mà bạn, à, chuyển từ giai đoạn là bạn, à, chỉ là bạn bình thường xem bạn ấy như là một người bạn bình thường, cho đới việc là bạn xem bạn ấy như là một đối tượng mà mình có thể tiến tới một cái mối quan hệ xa hơn ấy thì chắc chắn là bạn sẽ thể hiện ra những cái điều khác nhau rồi. Bạn sẽ nhận thể hiện ra những hành động khác. Thì không biết là lúc đó bạn có quan sát cái người đối diện mình này là bạn ấy có có đáp trả lại những cái hành động của mình một cách là khác biệt hơn hay là không, một cách, à, gần gũi hơn không?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ưm. Ừm. <chuckles>